Evet, bence de. Yani, burada zaten herkesin düşünce tarzı çok farklı. Bir de oyunculuk dünyası dediğinde insanların böyle bin bir çeşit hâlini daha bir görüyorsun. Çünkü herkes çok otantik. Hani, ya, oyunculukta, böyle, işte, saydamlık, kendin olabilme, sıcak kanlı olma, hani, bunlar birçok iyi oyuncunun aslında altındaki özelliklerdir. Benim bana öğretilen en azından bu. Eee, dolayısıyla orada çok, eee, rahat bir ortam var. Kimsenin işte birbirini yargılamadığı, hani, kahkahalar, gülüşler havada uçuşuyor, öyle düşün.
Hı hı. Bu çok değişik. Hı hı. Doğru. Hı hı. Ne güzel. Şahsına münhasır insanlar aslında değil mi? Eee, harika.
Evet, aynen öyle. Eee, tabii, yani, böyle, her zaman da bu kadar harika değil. Çok da stresli, eee, hani, olduğu zamanlar da var ama ben birazcık şimdi güzel taraflarını Evet. Emm, burada, hani, bazıları, eee, şey diyor mesela, "Ya, an geldiğinde ben o anda bir şeyler yaparım. Tamam, işte, hani, sen senaryoyu oraya bırak." Şimdi ben, eee, bir direktör olsam böyle bir oyuncuyla çalışmak istemem. Çünkü
E, mutlaka. Hı hı. Güzel taraflarını aynen. Hıı. Kesinlikle çok sürpriz dolu çünkü.
Tabii. Ya, eee, özgüvene hayran kalırım belki ama şimdi orada bir özgüven patlaması yaşamaya çok gerek yok çünkü hani orada senarist senin önüne bir kâğıt, ııı, bırakmış.
Doğru.
Hani, eee
Aynen. Eee, bi bir formül var, yani, sonuçta.
Tabii ya, orada Eee, aynen öyle, hani, birazcık da belki karşısındaki partnere güvenerek bu tarz sözleri söyleyebiliyorlar ama o partneri de çok zor duruma sokabilirsin. Bir de ben, ya, ben, böyle, riskler alamam. Hani, iii, başka bir insana karşı sorumluluğum olduğunda, eee, bilmiyorum, elimden gelenin en iyisini yapmak isteyen biriyim.
Doğru. Evet. Imm, e, herhâlde senin için o riski almak çalışmaktan daha kolay değil.
Yok değil, yani
Eee, büyük büyük ihtimal ama o insanlar için öyle. Çalışmak yerine o riski almayı kolay görüyor. Emm
Evet. Hı hı. Burada da karakter farkı herhâlde.
Kesinlikle öyle. Ben şeye çok şaşırmıştım, eee, ne düşünürsün, bu söylediğine çok yakın direkt o aklıma geldi. Emm, eee, Cem Adrian, eee, sahneden önce hiçbir zaman prova almıyor.
Değil mi? Hı. Hı.

Orada çok büyük bir fark yaratabilir. Hani, bir söz vardır derler ya, "Başlamak bitirmenin yarısıdır." diye. Ben o sözü çok severim. Hakikaten.
Kesinlikle. Yarısıdır, evet. Gerçekten öyle değil mi? <chuckles> E emm, pe peki, bir şey söyleyeceğim, emm, yani, bunun aslında konuyla çok ilgisi yok ama ben çok merak ettim sen oyunculuk deyince. Eee, d şimdi önüne 200 sayfalık bir text geliyor. Eee, hep de merak etmişimdir biliyor musun? Nasıl ezberleniyor o ya? Yani, bu bu ne kadar zor bir şey? Bu hiçbir şeye benzemiyor. Çünkü, hani, b b bir şeyi kağıttan okurken bile o kadar uzun bir şeyi, eee, çok zorken, eee, senin bunu ezberlemen bir de üstüne üstlük onu bir ruh hâliyle en doğru şekilde, eee, t eee, şey yaptığın, eee, karaktere, eee, çözümlediğin karaktere u y yerleştirmen gerekiyor. Eee, bu bu her zaman mı böyle ezber yeteneğin çok iyiydi yoksa bu zaman içinde çok daha iyi bir hâle mi geldi? Nasıl oldu senin için?
<smacks lips> Emm Hımm. Lütfen. Hı hı. Evet. I hı. <giggles> Evet. Tabii. Girdiğim bir Evet. Benim ezber yeteneğim berbattı. Yani, hani, olabilecek en kötüsünü düşünebilirsin. Üniversitede benim notlarım hep çok iyi olmuştur, eee, ama hep mantığımla hareket etmişimdir. Yani, eee, işte, gerek istatistik olsun, eee, gerek psikolojiyle ilgili bir ders, hiçbir şekilde hiçbir teoriyi ya da hiçbir formülü ezberlememişimdir.
Gerçekten mi? Hı hı. Hı hı. Harika. Öğrenmişsin o zaman. Gerçekten öğrenmişsin. Çok iyi.
Şimdi Tabii. Evet. Çünkü biliyorum ki ezberlersem unutacağım ve sınavda kalacağım. Eee, benim ezberim, eee, oyunculuk okuluna gittiğimde, eee, yani film ve
Harika. Ha, şimdi onu diyecektim. E, üniversiteden sonra oyunculuk okudun o zaman. Süpersin. Evet.
Evet. Hı hı. Film ve Sanat Akademisi'ne gittim, eee, bir iki sene.
Hı hı.
Eee, ve orada, eee, tabii ki büt sürekli ezber yapıyoruz zaten, yani, gelişmemesi imkansız. Her gün ne kadar şey ezberledim ben bilmiyorum.
Evet.
Eee, bir yerde kendimizce teknikler geliştirmeye başladık. Ya, inan, hatırlamıyorum nasıl ezberde bu kadar iyi bir hâle geldiğimi.
Hı hı. Çok çünkü zor bir şey, yani, e, bence oyuncu olmayan herkesin de aklından bu soru geçiyordur diye düşünüyorum. Çok özel bir şey çünkü. Emm, şimdi i ilham ve çalışmaya geleceğiz. Ne olursun bir şey daha sormak istiyorum. Eee, nasıl oldu da, eee, oyunculuk tercihine y gittin, yani, o okula gitmeye karar verdin? Eee, okuduğun bölümden bağımsız olarak? Hep çocukluktan mı bu kadar sevdiğin bir şeydi oyunculuk? Nasıl oldu?
Olabilir, hakikaten. Evet. Sonra Hı. Tabii. Hımm. Hımm. Evet. Hı hı. Dediğin gibi çocukluktan beri çok severdim. Eee, lisedeyken de, eee, tiyatro kulübündeydim.
Hı hı.